देखिए, अ, मेरे साथ ना एक समस्या है। मैं हर समय जो काम करती हूँ और अ, वही आर्थिक संकट को लेकर के बस काम करना है। जॉब करना है बस। और ऐसे में एक अ, बात होती है ना कि थोड़ा-सा अ, अर्थपूर्ण कार्य जो होते हैं उनको करना और थोड़ा-सा ख़ुद के लिए समय निकालना, कुछ रचनात्मक कार्य करना। तो वो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी से एकदम चले ही गए हैं और पहले का समय था जब मैं बहुत अच्छे कार्य करती थी। अ, ख़ुद से बहुत ज़्यादा ख़ुश रहती थी और अ, ख़ुद को बहुत बेहतर बनाने का प्रयास करती थी और ऐसे मैं वही अब अब की ज़िंदगी की बात करूँ तो हर समय बस कार्य और कार्य को लेकर ही बात करती हूँ और हमेशा किसी न किसी कार्य में अ, जो है व्यस्त रहती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है अब तो मुझे क्योंकि मुझे चाहिए कि कुछ ऐसा अ, जो है अर्थपूर्ण कार्य अ, खोजूँ जिसको मैं किया करूँ जिससे अ, मुझे ख़ुशी मिले करके तो क्या आप म इसमें मेरी मदद कर पाएँगी कि किस प्रकार से मैं जो है अ, कोई अर्थपूर्ण कार्य कर सकती हूँ और कैसे उसे ढूँढ सकती हूँ?
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कहीं न कहीं जो रोज़मर्रा के काम हैं आप उसमें कहीं न कहीं अर्थ ढूँढना चाह रही हैं। बिल्कुल मैं मदद करूँगा आपकी, तो आप मुझे अ, थोड़ा जानकारी के लिए बताइए कि आपका जो रोज़ का दिन रहता है वो कैसा रहता है?
हाँ, ज़रूर मैं बता पाऊँगी। अ, देखिए अ, अभी ना मैं आह, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो अ, कई बार ऐसा होता है कि मुझे अपने विश्वविद्यालय भी जाना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि, वहाँ अगर नहीं जाना होता तो अ, एक अ, ऑफ़िस भी मैंने जॉइन करके रखी है जहाँ पर जैसे मुझे बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करना होता। बहुत ही कम कार्य होता है जो कि मैं अपने घर से भी उसको कर सकती हूँ। तो वहाँ पर कोई इस प्रकार की समस्या तो नहीं है लेकिन हाँ, सुबह से लेकर के 10:00 बजे से लेकर के और शाम तक जो है अ, 7:00 बजे तक कई बार जो है 8:00 बजे तक भी व्यस्तताओं से भरा होता है और कई बार जो है दिन खाली भी जाता है। तो आप ये समझिए कि काफ़ी लचीलापन होता है। अपने घर से भी वो कार्य किया जा सकता है। और इसके अलावा भी अ, जैसे मैं अभी फ्रीलांसर भी कर रही हूँ तो वो भी मेरा घर का ही कार्य होता है। तो ऐसे में अ, जो पूरा समय होता है सुबह से लेकर के शाम तक अ, रात तक अ, जबकि रात तक भी ऐसा होता है कि अ, उम, 2 बजे तक कभी 3 बजे तक मैं सो रही हूँ और कार्य कर रही हूँ तो मेरा ज़्यादातर जो अ, दिन का हिस्सा होता है आप ऐसा समझिए कि अगर मैं अ, दिन के हिस्से में से 90 अ, या 80% हिस्सा बस काम को ही जाता है और ना ऐसे में मैं किसी से मिलती हूँ, न किसी से बात करती हूँ और अगर मुझे बात करना भी हो तो मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होने लगती है और मुझे अपनी कार्य की चिंता होने लगती है। तो ऐसे में एक बात आती है ना कि इस प्रकार से तो कार्य नहीं किए जा सकते, और अगर इसी प्रकार से कार्य में लगी रही तो अ, मैं शायद वो जीवन जो होता है कि कोई आनंदपूर्ण जीवन होता है जिस प्रकार की मेरी उम्र है, वो जीना मुझे चाहिए वो मैं जी नहीं पा रही। तो ऐसे में चिंताएँ भी बहुत होने लगती हैं कि क्यों मैं इस इस तरीक़े से कार्य करती हूँ? और इतना जो है कार्य करने की आवश्यकता भी मुझे नहीं है। तो ऐसे में, मैं अ, कैसे ख़ुद को जो है शांत कर सकती हूँ या फिर कोई ऐसा कार्य जो मुझे बहुत ज़्यादा ख़ुशी दे या फिर उसे महसूस कर पाऊँ तो अ, मैं ये चाहती हूँ कि कुछ इस प्रकार की चीज़ें मेरे साथ हों। जी।
अच्छा। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी। अच्छा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कहीं न कहीं आप अपने जो रोज़मर्रा के जीवन में आप करती हैं, उसमें आनंद ढूँढने की कोशिश कर रही हैं। अ, कहीं न कहीं आप चाह रही हैं कि कुछ बेहतर भी हो जाए मैं पूरी तरीक़े से आपकी सहायता भी करूँगा। तो आप मुझे थोड़ा-सा बताइए कि, आप जो है किन कामों में सबसे ज़्यादा ख़ुशी महसूस करती हैं? उसको करते हुए और जो भावनात्मक जो स्थिति है वो आपकी कैसी रहती है, जब आप कोई काम करती हैं और जब आपको ख़ुशी महसूस होती है तो? थोड़ा विस्तार में बताइए।
हाँ, ज़रूर मैं आपको बता पाऊँगी अ, देखिए अगर मैं अ, बताऊँ कि अ, सबसे ज़्यादा जो अ, खुश करने वाले कार्य होते हैं, वो यही हैं कि पहले मैं जो है बहुत किताबें पढ़ती थी, नॉवल्स वग़ैरह कहानी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। और वो अ, मुझे अच्छा भी बहुत लगता था लेकिन जब से मैंने ये कार्य करना प्रारंभ किए हैं, जॉब करना अ, शुरू किया है, तब से तो ये समझिए कि अ, मेरी अ, समस्याएँ बहुत बढ़ गई हैं। और बस कार्य ही करती हूँ और जो मेरी किताबें पढ़ने का शौक था, वो ही ख़त्म सा होता चला गया और अ, बहुत धुंधला हो गया है और मुझे याद भी नहीं कि मैंने कौन-सी आख़िरी किताब पढ़ी थी। और इसके साथ ही ना अ, मुझे जो है पेंटिंग करना भी बहुत पसंद थी और मैं बहुत अच्छी-अच्छी पेंटिंग करती थी और स्केचिंग भी बहुत अच्छे से करती थी। तो, वहाँ पर ये हुआ कि अ, जो है मैं जब से जैसे मैंने कहा कार्य प्रारंभ हुआ है, तब से मैं अ, ऐसी हो गई हूँ कि ना अ, कोई ऐसे कार्य पर ध्यान देती हूँ, ना ही मेरी करने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है कि नहीं, अभी बस जो है पैसा कमाना है और जो है, बस अ अ, भविष्य के लिए अ, एक निधि तैयार करनी है और ना ही मैं कहीं बाहर घूमने जाती, ना अपने दोस्तों से मिलती, तो मुझे अ, जो है काफ़ी चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। जी।
अच्छा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, मैं समझ पा रहा हूँ कहीं न कहीं जो अ, चिड़चिड़ापन है, जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं न कहीं निराशा भी महसूस कराती हैं। तो आप मुझे थोड़ी-सी जानकारी के लिए और बताइए कि आपको पूरे दिन में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो कब आपको महसूस होती है? फिर आपको अ, जो ऊर्जा है वो कब आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा नहीं बची है, तो अब ये काम बंद कर देते हैं। तो आपको ऐसा कब लगता है?
हाँ, अ, मैं अगर इसको अ, इसके बारे में बताऊँ तो अ, ऊर्जा मुझे सबसे ज़्यादा अ, तब महसूस होती है जब वैसे अ, जैसे सुबह मैं जगती हूँ तो मुझे बहुत ही कम अ, जो है ऊर्जा अपने आप में दिखाई देती है। लेकिन हाँ अ, जब मैं अच्छे से अ, जो है खड़ी हो जाती हूँ, सारे कार्य हो जाते हैं तो 9-10 बजे तक मुझे काफ़ी ऐसा लगने लगता है कि हाँ, अब मैं थोड़ी-सी ऊर्जावान हूँ और किसी कार्य को करने के लिए सक्षम हूँ। तो जिस दिन मैं जॉब पर भी नहीं जा रही होती हूँ तो ये समझिए कि बस अ, वही अपना लैपटॉप उठाया और अपने कार्य में लग गई और अपना जो है रूम का गेट बंद किया और बस पूरे दिन कार्य में लगी हुई हूँ। और जैसे-जैसे अ, जो है अ, शाम होती जाती है, मैं भले थकती जाती हूँ लेकिन जो कार्य करने की प्रवृत्ति होती है उससे मेरा जो अ, मन होता है वो नहीं भरता है। ऐसा लगता है इस परियोजना को भी ख़त्म कर दूँ, दूसरी परियोजना को भी ख़त्म कर दूँ। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती है और ऊर्जा की कमी तो नहीं दिखाई देती ज़्यादातर लेकिन हाँ, मुझे जैसे तनाव कभी-कभी अ, शाम के समय होने लगता है। लेकिन दोपहर में बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहती हूँ और बहुत अच्छे से कार्य भी करती हूँ। जी।
जी, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ, कहीं न कहीं जो ऊर्जा है वो आप अच्छा महसूस करती हैं। तो आप मुझे थोड़ा-सा और बताइए कि अ, आप जो हैं अ, किस किसी चीज़ को लेकर के आप अभी हाल-फिलहाल में जिज्ञासा महसूस कर रही हैं जैसे कुछ हुआ हो ऐसा जो कि आपको काफ़ी उत्साहित महसूस करा रहा हो?
हाँ, मैं ज़रूर अ, आपको इस बारे में बता पाऊँगी। अ, देखिए अ, हाल-फिलहाल में तो नहीं लेकिन अ, मैं आपको बता सकती हूँ कि अ, कुछ समय पहले एक जो है अ, मुझे दोस्त मिले थे, जो कि बस मेरी उनसे बहुत कम बात होती थी। लेकिन अब वो मुझसे बात करते हैं तो थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगता है, और जो मैं कार्य कर रही हूँ अ, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं लगती और उनके साथ में कार्य करना अच्छा लगता है। लेकिन अ, मुझे वो ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ कोई खास बात है लेकिन मुझे ये चाहिए कि मैं बाहर जाऊँ। अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाऊँ। और वहाँ पर जो है अ, जो है पहाड़ों को देखूँ, दुनिया को देखूँ। तो वो मुझे ज़्यादा उत्साहित लगेगा और मैं चाहती हूँ कि मैं अ, जो है सारी दुनिया को देखूँ लेकिन वही है ना कि कार्य में इस प्रकार से व्यस्त हूँ कि कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। और ना ही कुछ अ, सोचने और समझने की शक्ति मुझे खुद में लगती है कार्य के अलावा, जी।
जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ कहीं न कहीं आप जो है परेशान भी हो चुकी हैं। तो मैं आपको अ, सुझाव भी दे देता हूँ। देखिए आप ना कोशिश करिए कि अ, छोटे-छोटे रोज़ के अपने लक्ष्य बनाइए और उनको पालन करने की पूरी कोशिश करिए। अ, शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल भी आ सकती है लेकिन आप एक तरीके से उसमें काफ़ी अच्छा भी करेंगी और आपको मतलब अच्छा महसूस भी होने लगेगा। देखिए ना शुरू में होता है ना कि हम चीज़ें नहीं कर पाते हैं और अ, कहीं न कहीं जो है अर्थ हमें नहीं दिख पाता हमारे रोज़मर्रा के काम में। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी रुचियाँ भी बनाइए और जो आपका हुनर है उसको आज़मा कर आप थोड़ा देखिए कि क्या अनुभव मिलता है आपको। जिससे कि जो अनुभव है ना वो भी आपको काफ़ी बढ़ता हुआ महसूस होगा और उम, मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा-सा मानसिक तौर पे शांति के लिए ना अ, थोड़ा-सा कुछ अपने गतिविधि अ, को भी करना चाहिए, जैसे कि आप कुछ व्यायाम वग़ेेरह भी कर सकती हैं। और देखिए खाना-पीना जो आप खाती हैं ना उसपे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उम, कहीं न कहीं जो आप चीज़ें खा रही हैं और जो आप चीज़ें पी रही हैं, वो भी आपके अ, शांति को लेकर के और आपके जो सोच-विचार है उस पे भी प्रभाव डालता है। तो आप एक तरीके से थोड़ा-सा उम, हल्का खाइए लेकिन जो पौष्टिक आहार है उसको भी लेते रहिए। और देखिए अ, दिन में जो छोटी उपलब्धियाँ होती हैं ना उनको गिनते रहिए कि क्या मैं अ, कितना उपलब्ध हूँ और कितना मैं काम कर पा रही हूँ और उनके बारे में ना एक तरीके से सोचिए आप। खासकर के जब आप अच्छा-अच्छा सोचेंगी, अच्छा चीज़ें करेंगी तो वो अ, कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं ना वो आपको अच्छे तरीके से होता है ना कि आपका ऑरा बनते जाता है। तो जब आप एक तरीके से अपना जब ऑरा बनाएँगी, जब आपका जो अ, चारों तरफ़ जो है सकारात्मक चीज़ों से जब आप घिराव करेंगी अपने आप को तो जो अर्थ है वो आपको दिखने लगेगा और जो ऊर्जा है आपके अंदर वापस आपको आती हुई दिखेगी। और देखिए यहाँ पे जो पर्पज़ आप ढूँढना चाह रही हैं अपने जीवन में वो बिल्कुल आपको मिलेंगे और कोशिश करिए ना कि आप अपने लक्ष्य को लेकर के काफ़ी सक्रिय रहिए और एक तरीके से जो आप समय सारणी भी बना सकती हैं और उन चीज़ों को पालन करने की कोशिश करिए। देखिए अ, समय प्रबंधन के लिए आप थोड़ा-सा सुबह जल्दी उठेंगी तो दिन जो है वो आपको काफ़ी भरपूर मिलेगा। अगर आप सुबह जैसा आप बता रही हैं कि सुबह आप उठती है तो एक तरीके से ना जो जिज्ञासा है वो आपको अ, कहीं न कहीं कम महसूस हो रही है। जैसा आपने बोला कि आप सुबह सो के उठती हैं तो आपको थोड़ा-सा कम ऊर्जा महसूस होता है, उसके बाद पूरा ऊर्जा आपको महसूस होने लगता है। तो कहीं न कहीं अगर आप व्यायाम करेंगी सुबह-सुबह, जो सुबह की जो धूप होती है ना अगर उसमे भी आप अगर जाएँगी, उम, थोड़ा-सा उसको महसूस करेंगी तो कहीं न कहीं जो चीज़े है वो आपको और अच्छे से समझ में आएँगी। देखिए होता है ना कि अ, बड़े बुजुर्ग हमको हमेशा बताते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सूरज के सामने बैठो, जो धूप है उसको महसूस करो तो वो चीज़े सच में काम करती हैं। और धीरे-धीरे ही काम करेंगी लेकिन बिल्कुल आपको काफ़ी अच्छे से वो असर करेंगी। और देखिए आप वो सारे काम करिए जो आपको सुकून दें और अच्छे लगें। और अ, कोशिश करिए कि दूसरों को भी अपनी जो खुशियाँ हैं वो बाँटते रहिए और देखिए हर दिन आप न जिज्ञासू भरा महसूस करिए और उत्साहित रहिए। और देखिए अ, जब भी आपको कुछ थकान या फिर तनाव लगे तो आप समझ जाइए कि आप अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हैं, अ, कहीं न कहीं तभी वो थकान, वो जो चीज़ें हैं वो आपको महसूस हो रही हैं। और देखिए हर दिन जब आप सुबह सो के उठती हैं ना तो अपने जो लक्ष्य हैं उनको अपने सामने लिख लीजिए कि मुझे आज के दिन ये-ये काम करने ही हैं। और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने जानकारी दी है, जो भी मैंने सुझाव दिए हैं आपके अ, मदद के लिए काफ़ी रहेंगे और जैसा भी रहेगा आप मुझसे दोबारा संपर्क कर सकती हैं।
हाँ। जी, ज़रूर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे समझाया है और अ, मेरी बातों को ध्यान से सुना भी है और जिस तरीके से अ, जो तरीके आपने बताए हैं मुझे लगता है ज़रूर ये मेरे काम आएँगे और अ, मैं ज़रूर एक अच्छा अर्थपूर्ण कार्य भी अ, जो है ढूँढ पाऊँगी जिसमें मैं अ, खुश भी रह सकती हूँ और कार्य भी कर सकती हूँ। तो इतने अच्छे सुझाव के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी बिल्कुल मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं आपकी मदद कर पाया और मेरे सुझाव आपके काम आए। तो जैसा भी रहेगा आप मुझसे दोबारा ज़रूर संपर्क कर सकती हैं।